Hey, du, ähm, ich möchte mir ma ich möchte dir mal etwas erzählen. Und zwar, ähm, über mich selber. Also, bei ich also, ich habe das Gefühl, dass ich keine klare Piori Prioritäten bei persönlichen oder beruflichen Ziele habe, zum Beispiel jetzt bei meinem Studium. Ich also, ich studiere halt gerade Informatik, zur Info, und genau und ich Ähm, ich mag also ich grundsätzlich mag ich Informatik nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich habe halt Informatik gewählt, weil es halt sehr gefragt ist gerade in dieser Welt und man da da in der Zukunft halt sehr viele Jobs finden kann mit dem Studiengang und
Mhm, cool. Auf jeden Fall.
das Problem ist aber, dass es mir halt wirklich nicht Spaß macht, und mir fehlt einfach die Motivation weiterzumachen. Und eigentlich möchte ich auch einen anderen Job machen, anstatt Informatik. Und, ähm, ich wollte eigentlich etwas Künstlerisches machen, sowas wie Musik oder Kunst. Aber das Problem ist, ähm, es wird ja oft gesagt, dass solche künstlerische künstlerischen Bereiche so etwas instabil sind finanziell. An al äh, anstatt so wissenschaftliche Bereiche, so wie Informatik oder so. Und da da habe ich halt Probleme wirklich Pi Prioritäten zu setzen, ob es halt wirklich mehr Sinn macht, einen Job zu machen, wo ich halt ordentlich Geld verdiene oder ob ich einen Job machen möchte, der mir wirklich sehr viel Spaß macht. Und ich möchte dich fragen, ob du vielleicht so 'n Ratschlag hättest, wo ich wie wie ich mich entscheiden könnte?
Mhm. Ja. Okay. Mhm, also ich ich verstehe dein Problem und das hört sich nach 'ner, ja, schon frustrierenden Lage an. Du bist da auf jeden Fall nicht der Einzige, grade wie du es beschrieben hast, so dieses ja, 'ne sichere Karriere gegenüber jetzt, ja, irgendwas mit Musik oder Kunst. Das das Problem haben total viele, sich da irgendwie entscheiden zu müssen. Und bei dir ist das ja jetzt auch, äh, gerade so 'n aktuelles Thema. Ähm. Was wie lange bist du denn schon in diesem Studium, dass du sagen kannst, äh, dass es nicht wirklich was für dich ist?
Ja. Also, ich bin tatsächlich noch grade in meinem 1. Semester. Also, ich habe erst grade ich habe grade erst wirklich frisch angefangen.
Ah, okay.
Genau, und, ähm, ja, sch ich habe halt Informatik sozusagen gewählt auch, weil, ähm, meine Familie sozusagen, äh, Informatiker sind, also mein Bruder, mein Vater. Und ich, ähm, habe überlegt, auch in ihre sch Fußstapfen halt sozusagen rei, ähm, zu f ihren Fußstapfen zu folgen, weil sie auch gesagt haben, dass es halt, äh, zukunftssicher ist. Und, äh, ich habe mir auch also es ergibt natürlich sehr viel Sinn, was sie sagen. Es ist das ist natürlich klar, aber mein emotionales Ich, also i also das emotionale Ich sagt mir die ganze Zeit: „Hey, das willst du doch in echt nicht machen, so. Du willst doch das eben machen, so <chuckles> anstatt vor dem PC zu sitzen und zu, äh, programmieren so.‟ Und es ist das ist halt wirklich das größte Problem bei mir. Also, ich muss halt den inneren Konflikt in mi in mi in mir selber so irgendwie lösen. Und das da habe ich große Probleme.
Mhm, okay. Okay, ja. Das <chuckles> Okay. Okay, ja, ab absolut verständlich. Gerade so, wenn die Familie da diesen Weg alle irgendwie eingeschlagen haben. Spürst du da auch so 'n bisschen Druck dann von der Familie, ähm, dass du dich für diesen Weg entschieden hast?
Ja. Ja, genau, also es ist auch also es ist kein direkter Druck gewesen, aber, ich weiß nicht, wie man das, äh, beschreiben soll. Also, ich komme auch aus einer s asiatischen Familie. Und da fühlt man einfach diesen automatischen Druck, diesen passiven Druck, dass man irgendetwas machen soll, damit man nützlich ist für die Familie. So, und es ist ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also, ich versuche halt natürlich nützlich zu sein. Ich möchte ja ein guter Mensch werden, also, natürlich. Also, ich möchte mich jeden Tag verbessern. Aber ich weiß nicht, ob wirklich der Job so viel eine große Rolle darin spielt, ob ich wirklich ein guter Mensch bin oder nicht, so. Und
Okay, verstehe. Mhm. Okay, aber du du hast so 'n bisschen di diesen Eindruck oder dieses Gefühl, dass das für deine Eltern wahrscheinlich immer noch so 'n bisschen, ja, vielleicht auch 'n bisschen was Traditionelleres ist, ähm, dass man halt diesen guten Job oder diesen sicheren Job braucht, um da sowas beitragen zu können, quasi?
Ja, genau. Also, so wurde ich halt auch leider aufge äh, wie heißt das, erzogen und auch so aufgewachsen sozusagen d mit diesem Mindset, dass es besser ist, dass man finanziell sicher ist, anstatt dass man wirklich etwas Riskantes macht. Also, Stabilität ist jetzt wirklich ziemlich wichtig auch. Also da da muss ich auch natürlich meinen Eltern zustimmen, dass Stabilität wichtig ist, vor allem in der heutigen Gesellschaft, wo sehr viel Inflation und so <swallows> stattfindet. Und einen finanziell sicheren und gefragten Job zu haben, das ist eine sehr starke Waffe, die man haben kann. Aber
Mhm. Okay. Ja, klar. Auf jeden Fall.
aber ich weiß wirklich nicht, ob das zu mir passt. Also, ich bin halt nicht der Typ, der wirklich nur die ganze Zeit sitzen möchte, so. Ich möchte auch etwas erkunden. Ich möchte etwas Neues machen.
Mhm. Okay, ja, das hört sich absolut nachvollziehbar an und ja, wie gesagt, zu diesem Konflikt äh, vor dem stehen ganz viele. Wie wie äußert sich denn gerade so dein Bedürfnis nach diesem nach dieser Kreativität? Also, machst du vielleicht schon grade Musik oder irgendwas in der Richtung. Wie was wie verbringst du da grade deine Zeit, indem du quasi deinen Traum verfolgst?
Also ja, ich mache das halt hobbymäßig sozusagen. Also, ich spiele halt, äh, Klavier und, äh, Schlagzeug und ich singe auch gerne. Und ich mache das halt natürlich als Hobby, um meine Zeit zu füllen. Aber da kommt natürlich wieder die das Problem bei mir, dass ich die Hobbys sozusagen als Zeitverschwendung ansehe. Mein Ge also natürlich, es ist keine Zeitverschwen es ist keine Zeitverschwendung. Ich weiß das selber auch, aber das rationale Ich, also mein Gehirn, sagt mir die ganze Zeit: „Hey, <chuckles> du machst nichts Produktives. Warum machst du überhaupt das? Das das nützt dir doch nix im späteren Leben so.“ Und dann kriege ich immer dieses Schuldgefühle, dass ich überhaupt meine Hobbys mache. Das es fühlt sich immer so bedrückend an.
Mhm, Okay. Okay. Ja, das das klingt schon sehr frustrierend, einfach wahrscheinlich da auch so 'n bisschen wieder die Erziehung so, dass da so im Hinterkopf bei dir ist, dass du da gerade nicht so wirklich für deine Karriere irgendwas machst. Ähm, also es ist nachvollziehbar, dass du da gerade so 'n bisschen, ja, am Überlegen bist. Was hast du denn schon mal überlegt, ähm, wie du diesen Weg gehen könntest, dass du mit der Musik beispielsweise daraus deine Karriere machst? Also, hättest du denn irgendeinen Plan, 'ne Idee, wie du das anfangen könntest, wenn du jetzt sagst: „Okay, das Studium, das breche ich ab, das ist gar nix für mich.‟
Oh, also, ich habe jetzt wirklich keinen konkre konkreten Plan, ehrlich gesagt, aber es also ich es wäre natürlich schön, wenn ich einen finanziell stabilen Job finde, wo ich auch wirklich viele Verbindungen mit der Musik habe, verstehst du? Und, ähm, ich weiß, ich also wenn du mich wirklich jetzt fragst, dann, äh, bin ich mir auch nicht mehr ganz sich also bin ich mir wirklich nicht sicher, was ich m halt machen würde, wenn ich nur Musik machen könnte. Aber es ist ich glaube, es ist die bes also die beste Entscheidung, die ich halt treffen könnte, ist eine Kombination zwischen Musik und einem naturwissenschaftlichen Fach zu finden, also sowas wie Informatik. Und ich glaube, wenn ich so eine Kombination finden kann in meinem späteren Leben, dann we könnte ich auch ziemlich glücklich damit werden so. Aber die Frage ist natürlich, ob das gefragt ist, so ein so ein Job überhaupt, also
Mhm. Ja. Okay. <coughs> Das das ist natürlich schon, ähm, ja, 'ne Nische an sich, aber es ist jetzt auch nix, ähm, Unmögliches. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, wäre das für dich auch so 'ne coole Alternative, so Informatik irgendwie zu machen, aber vielleicht, äh, für irgendein Studio oder 'nen Musikproduzenten. Da gibt's ja auch immer Leute, die im im Hintergrund irgendwas mit der Informatik machen, irgendwelche Sachen regeln. So, das wäre auch nur für dich so 'ne so 'ne kleine Art irgendwie, ja, Traum verwirklichen.
Oh, ja, stimmt, darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht, tatsächlich. Ja, das könnte tatsächlich funktionieren, ja, aber ich glaube, damit also, wenn man auch in der Musikindustrie wirklich arbeiten möchte, muss man halt gute Verbindungen haben, also Connections so. Und das Problem bei mir ist auch noch, dass ich- wie sagt man das- nicht gerne, sozial also, mich mit anderen Leuten unterhalte so und es ist auch eine es ist auch ein Prioritätsproblem bei mir, also, ich prioritisiere meine eigene Zeit, anstatt wirklich mit anderen Leuten irgendwas zu machen, so. Ich weiß nicht, wie man das vielleicht, ähm, wie sagt man das reparieren könnte, fixen könnte dieses Problem. Ich möchte natürlich auch etwas mehr mit anderen Leuten reden. Ich möchte extrovertierter werden, aber das innere Ich sagt auch, dass ich lieber alleine bleiben soll. soll. Es ist es ist so ein weiß ich genau, es ist wirklich schwierig. Und ja, es ist halt, wie sagt man das? Ich möchte, also, hast du vielleicht so 'n Ratschlag, wie ich halt etwas extrovertierter werden könnte?
Mhm. Genau. Ah. Okay, du hast Mhm. <chuckles> Ja, das ist schwierig. Also. Das das ist natürlich, äh, super schwierig da, wenn man so in diesen ja, so diese diese Gewohnheit hat, dass man da 'n bisschen introvertierter ist. Da da ist einfach wirklich das Beste, ähm, ja, in die Welt rauszugehen und mit den Menschen zu reden. Bist du denn irgendwie in 'ner Band oder hast schon mal sowas wie 'n wie 'n Auftritt in irgendeiner Richtung gemacht? Wenn du jetzt schon so, ja, sehr musikaffin bist?
Uh, also ich bin tatsächlich ich war tatsächlich noch nie in einer Band drin, aber ich ich muss auch ehrlich sagen, ich könnte mir auch nicht vorstellen, in einer Band zu spielen, weil ich bin eher tatsächlich der Solospieler. Also, es ist es k es es klingt seltsam, vor allem, wenn ich halt Schlagzeug spiele. Also, man kann nicht mit einem Schlagzeug wirklich Solo performen, so natürlich, aber ich weiß nicht wieso, aber, ich mag es halt lieber, wenn von zu Hause aus von zu Hause aus Musik zu produzieren. Und, es macht mir halt allgemein mehr Spaß, anstatt jetzt wirklich sich ganze Zeit mit anderen Leuten zu treffen und die Zeiten anzupassen, damit man überhaupt Musik machen kann, so. Also, ich möchte halt Musik machen, wenn ich das mö äh, wann ich möchte so. Und es ist halt schwierig, so Band Members zu finden, die jemand die sich anpassen s für jemanden, so.
Oh, okay. Mhm. Das das ist absolut nachvollziehbar. Hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht irgendwas in die richtigen Richtung Social Media zu machen? Also beispielsweise auf TikTok oder Instagram gibt's ja so viele Menschen, die von ihren Hobbys Dinge teilen oder vielleicht auch so, ja, singen oder Schlagzeug spielen. Also, ich würde vielleicht sagen, du bleibst erstmal bei deinem Studium, solange du jetzt noch keine Alternative hast, aber versuchst, irgendwie auf den sozialen Medien mit deiner Musik oder mit deinem Wissen da so 'n bisschen durchzustarten. Und vielleicht knüpfst du ja da dann auch, ähm, diese Kontakte, die du suchst, weil, ähm, da tauschst du dich ja dann genau mit dem Publikum aus, wo du vielleicht auch irgendwie dann mal später interagieren möchtest.
Oh, okay, ja, also Social Media habe ich hatte ich auch im Kopf gehabt tatsächlich. Aber ich bin auch nicht sehr also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sehr TikTok-affin. Also, ich bin nicht der TikTok-Benutzer so und, äh, ich weiß auch, dass TikTok eigentlich die primäre Quelle ist, um z Informationen zu verteilen, vor allem in der heutigen Zeit. Und ja, aber ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Ich, äh ich denke, das ist eine gute Idee, damit ich auch mehr Connections aufbauen kann, Sachen teilen kann mit anderen Leuten, die die gleichen Interessen haben wie ich, und allgemein einfach Spaß an der ganzen Sache zu haben. Ich werde das auf jeden Fall probieren.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Also, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich denke, wenn du das 'n bisschen machst, dann wirst du da einige Leute treffen, ja, die die gleichen Interessen haben. Vielleicht kannst du dich mit denen austauschen oder deine Musik für diese Leute spielen. Also, du wirst da auf jeden Fall, denke ich, was finden, was dich irgendwie erfüllt, damit du da, ja, einfach so deinen Traum leben kannst.
Oh. Okay, okay. Ja, danke schön für deine Ratschläge. Also, das Gespräch hat mir wirklich sehr gefallen. Du hast mir wirklich emotional weitergeholfen und, äh, ja, man sieht sich wieder bestimmt.
Jo, kein Problem, gerne wieder. Tschau.
Tschüss.